À, bạn ơi, hiện tại thì bạn đang cân bằng giữa tiết kiệm với tận hưởng cuộc sống như thế nào vậy?
À, thường á là mình, à, cân bằng giữa cái sự tiết kiệm và tận hưởng như là ví dụ nha, mỗi tháng mà mình lãnh lương ra á, thì, ờ, mình cũng, a, tiết kiệm một chút, ờ, trong cái khoảng lương của mình. Nhưng mà đồng thời á, mình cũng trích một ít để mà mình, ờ, đi du lịch nà, hay là mình ăn một cái món ăn gì đó ngon trong cái tháng đó.
Ờ, hay đó. Vậy theo như bạn nha, tiết kiệm là gì? Và tận hưởng cuộc sống là thế nào? Và bạn có thể giải thích cho mình nghe được hông?
Ờ. Theo mình đó nha, tiết kiệm đó là ví dụ như khi mà mình, à, nhận lương ra đi, thì mình sẽ, a, tiết kiệm, ờ, ờ, 1/2 chi phí của cái khoản tiền lương đó đi. Còn, ờ, để mà, giống như là, khi mà có cái chuyện gì xảy ra á, thì mình cũng có cái phần tiết kiệm đó để mà lấy ra sử dụng. Còn á, tận hưởng, giống như kiểu, là, ờm, mình cho mình cái cái thời gian để mà mình đi chơi, rồi mình giải trí sau những cái thời gian mà mình làm việc mệt mỏi á.
Ừm, mình hiểu. Thì, ờ, rõ ràng là cái việc tận hưởng cuộc sống này là cũng là một cái phần không thể thiếu được trong cuộc sống, đúng hông bạn? Cũng giống như là kiệm vậy đó, cũng hổng thể thiếu được luôn. Thế thì à, bạn nghĩ là bạn sẽ đặt cái ranh giới giữa tiết kiệm và tận hưởng cuộc sống nó nằm ở mức nào? 50-50? Hay là 40-60? Hay sao?
Đúng rồi. Ờ, đối với mình á nha, thì cái việc mà tận hưởng cuộc sống với lại tiết kiệm á, thì nó ở cái mức độ là 50/50, kiểu là, nó cũng cân bằng nhau, chứ hông có chênh nhau nhiều á.
Hợp À, đấy. Vậy thì, à, có nghĩa là bạn sẽ cân bằng cố gắng cân bằng nhiều nhất có thể luôn, chứ bạn sẽ nghiêng về bên nào hết ha.
Đúng rồi. Ừm.
Khi mà bạn nói tận hưởng đi thì bạn nghĩ đến những thứ như là du lịch này kia, ăn ngon này kia, vậy thì, ờ, những cái thứ đó nó làm cho tinh thần bạn như thế nào?
À, những cái điều này á nha, làm cho tinh thần của mình nó nó rất là phấn chấn luôn. Ví dụ như khi mà mình, ờ, đi làm đi, mệt mỏi, rồi, ơ, mình, ờ, tiết kiệm tiền, ờ, trong nhiều tháng đi chẳng hạn. Nhưng mà khi mà mình nghĩ đến là, ờ, mình sẽ được đi du lịch nè, hay là mình đi ăn cái món ngon mà mình yêu thích á, tự nhiên, kiểu là, mình thấy là tinh thần mình rất là sảng khoái và thoải mái luôn.
Ơ, đồng ý! Vậy thì, ờ, như với lại nãy bạn có nói là bạn sẽ cân bằng cái khoản tiết kiệm và tận hưởng cuộc sống nè, vậy có thể là ví dụ như là tiền lương bạn 100, thì bạn sẽ dành cho tiết kiệm 50 và 50 kia là tận hưởng cuộc sống hả?
Ừm. Đúng rồi, ví dụ khi nhà mình, ờ, ờ, tiết kiệm đi, ơ, một, ờ ví dụ như 100.000 đi chẳng hạn. Ờ, thì mình sẽ chia ra 50-50, kiểu là, ờ, mình sẽ cất, ờ, khoảng, ơ, 50.000 rồi còn 50.000 kia thì mình sẽ, ơ, chia vào, ờ, sử dụng trong những cái khoản mà mình yêu thích, ví dụ như mua quần áo đi chẳng hạn, hay du lịch chẳng hạn.
Ừm. Ừm, hợp lý. Ơ, vậy thì cái lý do mà bạn phải tiết kiệm là gì?
À, cái lý do mà mình tiết kiệm đó là, giống như là, kiểu là, lỡ may ở trong cuộc sống của mình đó, có những cái rủi ro xảy ra chẳng hạn, hay là mình mất việc chẳng hạn, thì mình cũng có cái khoản tiết kiệm để mà mình có thể, gọi là, bù đắp vô những cái khoảng thời gian đó.
Đồng ý nha, là kiểu phòng đó. Ừm, hay. Thế thì, ờ, còn cái việc mà tiết kiệm cho tương lai thì sao? Nó có phải là cùng một cái khoản bạn phải chia riêng ra hông?
Ừ, cái này có nha. Cái việc mà tiết kiệm để cho tương lai là một cái điều quan trọng luôn, cho nên á, mình cũng có một cái khoản, ơ, cho cái cái chuyện này nữa. Và nó bởi vì nó quan trọng mà, cho nên là thường là mình cũng trích cái phần tiết kiệm nhiều cho cái phần này.
À, chính xác đó. Vậy thì, à, cái việc mà tiết kiệm nó cũng hông dễ dàng gì, đúng hông bạn? Thế thì, ờ làm sao để bạn có thể tiết kiệm mà vẫn giữ vững cái thói quen tiết kiệm duy trì đều đặn hằng hằng ngày, hàng tháng đây, mà hông có phải hông có bị tận hưởng cuộc sống quá mức đi?
Đúng rồi. <laughs> Thật ra á, đối với mình á nha là mình cũng có cái kế hoạch, ờ, trong cái việc tiết kiệm cũng như chi tiêu á. Ví dụ như là mỗi tháng như vậy khi mà mình lãnh lương ra đó, thì mình sẽ bỏ ngay vào cái khoản tiết kiệm ở cái mức ơ, ở cái mức mà mình cho phép. Ờ, và, kiểu như là, mình sẽ hông có ờ, bởi vì mình, ờ, thích mua sắm hay là gì mà mình có thể lấy hơn cái phần tiền đó, hông có. Thì mình sẽ chia ở một cái đ khoản cố định như vậy.
Ừm. Bỏ ngay luôn Không rút ra nữa. Mình hiểu. Ơ, vậy thì quá tốt rồi. Nhưng mà thí dụ mà lỡ thèm mà t thích cái thứ gì đó quá có bao giờ bạn, gọi là, lỡ rút ra cái rồi bạn thấy tự trách bản thân hông vậy?
Có nha, giống, như kiểu là, đôi khi á mà đi, ơ, mua sắm đó bạn, ờ, thấy tự nhiên có bộ đồ đó đẹp mà, kiểu như là, rất thu hút mình luôn, thì, ờ, kiểu, là mình cũng hông có k kiềm chế nổi, cho nên là cũng lấy ra một chút ở trong cái phần tiết kiệm để mà mua. Nhưng mà sau khi về cũng cảm thấy là hơi hối hận nha.
Ừ. Ừm, nhưng mà suy cho cùng thì bạn vẫn đang làm cái việc đó là tận hưởng bản thân mà, đúng hông? Ờ. Miễn sao là đừng mua về xài là được rồi. Ủa, mà có xài hông vậy? Mua về phải xài, đúng hông? <chuckles>
<chuckles> Đúng rồi. Đúng rồi, mua về phải xài nhưng mà ý là, kiểu như là, mình đã có mình đã chuẩn bị một cái khoản để mà, kiểu như là, tận hưởng rồi, nhưng mà mình lại, kiểu là, lấy l hơn qua cái phần tiết kiệm một xíu. Đó, cho nên là mình mới cảm thấy là hối hận, kiểu vậy đó.
Lố lăng, đúng hông? Bạn có dự định thôi. <chuckles> Thế thì, ờ, trong cái cuộc sống hiện tại của bạn, hiện tại luôn, thì bạn sẽ ưu tiên điều gì hơn, tiết kiệm cho tương lai nè, hay là tận hưởng hiện tại?
Ừm. Thì, ừm, đến thời điểm hiện tại á nha, thì cái việc mà mình chú trọng nhất cái đó là việc, ờ, tiết kiệm cho tương lai nè, bởi vì cái đó quyên quan trọng nha. Còn cái tận hưởng cuộc sống thì khi nào mà mình làm mà mình, ờ, kiểu là, mình tận hưởng cũng thì cũng được mà.
Ừm, dư dả cũng tận hưởng được, đúng hông bạn? Hoặc là nhiều lúc, ơ, stress, hoặc là cần tự thưởng thì tận hưởng cũng được, đó. Nhưng mà bạn có nghe qua cái câu nói là "Bạn chỉ sống một lần trên đời" chưa?
Đúng rồi. Có nha, cái câu này là có nghe nhiều á.
Ừ, đấy. <laughs> Vậy thì có phải là khi mà là nghe cái câu nói "Bạn chỉ sống một lần trên đời" á, thì nó cũng có ảnh hưởng phần nào đến cái thói quen tận hưởng cuộc sống của bạn hông?
Có nha, cái này nhiều nha bạn. Giống như, kiểu là, mình ng mình biết á là á, giống như là, cuộc đời mình chỉ có m cái tuổi trẻ của mình chỉ có 1 lần thôi, cho nên đôi khi á, mình cũng, kiểu là, cũng vung tay quá trán á, <laughs> kiểu, giống vậy.
<laughs> Ừ, đấy. Vậy thì mấy cái lần lỡ tận hưởng quá, vung tay quá trán như vậy thì bạn cũng nói là bạn tự trách bản thân lắm nè. Vậy thì làm sao mà, ờ, có thể, ưm, bớt đi cảm giác tội lỗi vì tiêu xài quá mức đây?
Đúng rồi. <laughs> Thì những lúc mà mình cảm thấy là tội lỗi khi mà mình xài vượt quá cái mức của mình như vậy đó, thì, ừm, mình tự nhủ với bản thân đó là tháng tiếp theo là mình phải kiềm chế lại, tiết kiệm nhiều hơn, kiểu giống vậy.
Mình hiểu. Ờ, như hồi nãy bạn nói là bạn cũng có một quỹ dự phòng nữa. Vậy thì, ờ, có phải là bạn cũng sẽ có thêm một cái quỹ tận hưởng, đúng hông?
<laughs> Đối với mình á nha, thì có cái quỹ dự phòng đó, ưm, thường là nó sẽ phục vụ cho cái việc, giống như là, ờ, s khám sức khỏe nhiều hơn là cái việc tận hưởng á bạn.
Mình hiểu, đó, vậy là bạn sẽ ưu tiên cái quỹ dự phòng hơn, đúng hông? Còn cái quỹ tận hưởng thì, đó, không có cũng được mà có cũng chả sao, đúng hông bạn?
Đúng rồi. Chính xác.
Hợp lý, thế thì thế thì, ờ, cong những cái khoản mà chi tiêu cần thiết á, là bạn làm sao quyết định thế nào, gọi là, một cái khoản chi tiêu kiền cần thiết đây?
Ờ, thường á nha, ví dụ như nha, ví dụ đi, thì, ờ, khi mà mình đi mua sắm đi chẳng hạn, khi mình vô siêu thị mua đồ á thì có những cái đồ mà mình đã lên cái danh sách là nó cần thiết để mà mình mua, nhưng mà á, khi mà đi ra đó có những cái đồ mà mình cảm thấy rất là yêu thích mà mình cũng muốn mua luôn. Ờ, nhưng mà lúc đó thì mình suy nghĩ lại là, ờ, cái này có cần thiết hông? Nếu mà nó hông cần thiết thì thôi mình hổng mua, kiểu vậy.
Ừ, đúng rồi. Ơ, hợp lý đó chứ, mà hồi nãy bạn có nói về cái khoản bạn cũng đang muốn tiết kiệm cho tương lai nữa. Vậy thì hiện tại bạn đang tiết kiệm tương lai vì mục đích gì vậy? Là vì mục di tích, ờ, gia đình hay là vì mục đích bản thân bạn?
Ờ. Ờ, mình tiết kiệm cho tương lai á, vì mục đích của gia đình nè bạn. Kiểu như là, sau này khi mà mình có gia đình riêng của mình chẳng hạn, thì mình cùng phải có một cái khoản dự phòng để mà chăm lo cho con cái nữa, cái điều này rất là quan trọng luôn.
Ừm. Mình hiểu. Còn cái việc mà mua nhà, mua đất hay là mua vàng này kia thì sao?
Ờ, cái này cũng, ơ, quan trọng, ừm, quan trọngnha, cho nên là mình cũng, ơ, rất là tập chú vào những cái chuyện này, và do đó là mình cũng, ơ, tiết kiệm nhiều cho những cái khoản này luôn á.
Hay là cưới hỏi nữa? Ừ, đấy. Ừm, thế thì bạn có bao giờ bạn nghĩ, a, bạn tiết kiệm cho tương lai để bạn có thể theo đuổi một cái đam mê nào đó? Hoặc là có thể, a, lo lắng cho cha mẹ bạn hông?
Có nha. Thì mình nghĩ đó là khi mà, ờ, mình tiết kiệm một được một cái khoản, ơ, dư dật rồi đó, thì khi mà mình, ờ, lớn tuổi đi chẳng hạn, rồi ba mẹ mình cũng lớn tuổi, thì, ờ, mình cũng có một cái khoản để phụng dưỡng, ưm, cho cha mẹ của mình nè, mà mình hông có bị lo lắng là về cái vấn đề tài chính quá nhiều.
Đúng rồi. Ờ, hay đó! Vậy có nghĩa là cái việc tiết kiệm nó đang, gọi là, ảnh hưởng rất là nhiều đến mọi mặt cuộc sống của bạn, đúng hông? Nếu mà hông có tiết kiệm thì cuộc sống sau này nó sẽ rất là bấp bênh, nó vô định, đấy. Vậy thì có phải là bạn muốn tiết kiệm cho tương lai vì, ờ, bạn muốn tự do tài chính về sau này hông?
Đúng rồi. Xác. Ừm, cái này là tất nhiên rồi, giống như, kiểu là, mình, ờ, rất là thích cái việc mà tự do tài chính bởi vì khi mà, ờ, ví dụ như trong tương lai đi chẳng hạn, khi, a, mà mình có gia đình đi, thì cái việc tự do tài chính nó rất quan trọng luôn. Giống như kiểu là, mình muốn, ơ, ơ, đi du lịch nghỉ dưỡng, thì mình cũng có một cái số tiền để đi mà hổng phụ thuộc vào chồng của mình, kiểu giống vậy.
Ừm, hay. Đấy, tự do tài chính thì lúc đó là làm việc cũng thoải mái hơn, đúng hông bạn? Hổng có cần phải cày bừa, cày cuốc nhiều nữa, mà vẫn có thể tận hưởng cuộc sống. Đấy, vậy thì rõ ràng là bây giờ tiết kiệm, để sau này có thể tận hưởng cuộc sống tốt hơn, đúng hông?
Đúng rồi. Đúng rồi.
Mình hiểu nha. Thế thì, à nhưng mà ở Việt Nam này có một số cái trường hợp cũng khá là khó trong cái việc mà tiết kiệm đó. Chẳng hạn như là có rất là nhiều cái lễ lộc khác nhau, hoặc là bạn bè mời cưới chẳng hạn, hoặc là đôi khi gia đình cần tiền đòi bạn gởi về, thì lúc đấy bạn phải xử lý như thế nào?
Ừm, cái những cái trường hợp này là mình, kiểu như là, mình hổng thể kiểm soát được luôn, nếu họ hông ở trong cái sự tính toán của mình. Cho nên á thường á nha, những cái lúc mà có tiệc cưới hay là những cái, ơ, cái lễ lớn đi chẳng hạn, thì mình cần phải chi rất là nhiều luôn. Cho nên là những cái khoản tiết kiệm á, nó cũng phần nào giúp đỡ mình rất là nhiều trong những cái chi tiêu này luôn á.
Đúng rồi. À, đồng ý nha. Vậy thì nói chung cái khoản dự phòng tiết kiệm của bạn, là bạn cũng đã tính tới những cái khoản chi tiêu ngoài kế hoạch này rồi, đúng hông?
Đúng rồi.
Nhưng mà liệu có cái một cái lĩnh vực nào đó mà bạn sẵn sàng bạn chi tiêu thoải mái hơn luôn hông?
Ừm. Mình thấy cái lĩnh vực mà mình có thể chi tiêu thoải mái hơn đó là cái việc mà, ờm chi ra để mà cho ba mẹ mình đi du lịch nè, giống như kiểu như là, ừm, kiểu là, ba mẹ cũng làm, ừm
Hợp lý. <laughs> Cái khoản đó thì hổng có cần suy tính toán, suy nghĩ nhiều, đúng hông bạn?
Đúng rồi.
Ừm. Thế thì nếu mà đã có khoản chi tiêu thoải mái như vậy thì có khoản nào bạn cần cũng rất là tiết kiệm hông bạn?
Ừm, có những cái khoản mình, ờ, ờ, tiết kiệm, giống như là, kiểu như là, về cái phần mà mình muốn học lên đi chẳng hạn, ờ, thì những cái phần này cũng rất là quan trọng và mình cần phải tiết kiệm nhiều để mà, kiểu như, phục vụ cho cái việc, ờ, cái đam mê của mình á.
Ừm, mình hiểu. Là lúc đó bạn đang tiết kiệm vì cái đam mê của bạn nè, vậy thì có phần nào mà bạn không muốn chi, bạn r không muốn chi nó một tí nào luôn nhưng mà vẫn phải chi mà chi một cách tiết kiệm hông?
Ờ. <laughs> Mình thấy có những khoản mà mình cần, ờ, mình phải chi mà mình không không muốn chi á, ví dụ như là, ờ, cho những cái khoản, ơ, đi thôi nôi chẳng hạn, hay là, ờ, đi đám cưới những người mà mình hổng thân á. Ờ.
Ừ, trời Ôi, cái này cũng khó ha! Đi ít quá thì người ta cũng nói mà đi nhiều quá thì kỳ lắm, có lỗi bản thân lắm. Lúc đó thí dụ như bạn bây giờ, một cái người hổng thân vậy bạn đi là bạn đi bao nhiêu?
Đúng rồi. <chuckles> Thường thì nó cũng đi trong cái khoảng mức mình cho phép thôi, chứ cũng hông có đi nhiều quá mức cho phép, thường thì thân thì mình mới đi nhiều thôi, kiểu giống vậy.
Ừm. Thân thì bạn sẽ đi bao nhiêu?
Thân thì mình sẽ đi khoảng, ơ, ờ, 500.000-1.000.000 chẳng hạn, hoặc hai triệu chẳng hạn.
Hợp lý. À, đó, thân là phải vậy đó nha. <laughs> Vậy còn hổng thân thì sao? Hổng thân là bạn đi bao nhiêu?
Ừm. Hông thân <chuckles> hông thân thì nó sẽ từ 500.000 trở xuống, chẳng hạn như vậy.
<laughs> Ừm, đồng ý. Nhưng mà rõ ràng thì, ờ, 500.000 vẫn là một cái lựa chọn mọi người chọn thì phải, đúng hông bạn? Nó tròn số chút. <laughs>
Đúng rồi.
Ơ, thế thì, à, trong cái việc cân bằng giữa cái tiết kiệm và tận hưởng cuộc sống này nè, đối với bạn nó có thách thức nào nữa hông?
Mình thấy là đôi khi nó cũng rất là thách thức luôn, giống nhự giống như là có những cái thời điểm mà mình muốn tận hưởng nhiều hơn cái việc tiết kiệm á, nhưng mà đôi khi mình phải kiềm chế lại á. Bởi vì, ờ đúng rồi, ch đôi khi là mình phải kiềm chế cái cái sự tận hưởng của mình lại, để mà cho nó cân bằng giữa tiết kiệm và tận hưởng.
À, đang nghiêng về một bên á. Ừm, mình hiểu. Vậy thì, ừm, để mà, ừm, nó cân bằng như vậy thì nói ra nó cũng khó, khi mà nó đã nghiêng về một bên rồi thì bạn nói là bạn cũng có thể bạn kéo nó lại nè, nhưng mà trong cuộc sống thì hổng có nói trước được điều gì cả. Thế thì, có bạn có từng hối hận vì một cái khoản chi tiêu lớn nào đó chưa?
Ừm. Đúng rồi. <chuckles> Ừ, mình thấy là có nha. Ví dụ như là, ờm, mình chi một cái khoản để mà đi ăn nhà hàng đắt tiền á, mà vô trong cái nhà hàng đó thì món ăn là nó hông có ngon, nó, kiểu là, nó cũng hông có hợp khẩu vị với mình ăn. Đúng rồi, thì mình thấy xót cho cái khoản tiền mà mình bỏ ra, kiểu, giống vậy.
Ôi! Nghe là thấy tiếc rồi á. <chuckles> Xót chứ. Nhưng mà, thật ra thì nếu mà đã có một cái khoản chi như vậy cũng xót rồi á, thì chắc hẳn là cũng phải có một cái khoản mà bạn hối hận đã bỏ lỡ một trải nghiệm vì bạn quá tiết kiệm, đúng hông?
Đúng rồi, ví dụ như có những cái trải nghiệm như là, ờ, đi du lịch, ờ, nước ngoài với với bạn chẳng hạn, mà mình nghĩ là cái thời điểm đó mình thấy là, ờ, ờ, mình hông muốn đi bởi vì mình muốn tiết kiệm cho cái cái chuyên cái chuyện khác. Ờ, nhưng mà sau đó thì mình cảm thấy hối hận nha bởi vì cái cái tiền bỏ ra á mình đâu có mua được những cái trải nghiệm đó đâu, cái bây giờ cũng là mất cái cơ hội, kiểu vậy. Đúng rồi.
Ờ. Đúng luôn, đó, giờ tiếc thì cũng đã muộn rồi. Đó, nói chung là chi tiêu mà tiết kiệm quá cũng hông được, hoặc là tận hưởng vô cuộc sống quá cũng hông được, đúng hông bạn? Thế thì, ờ, cái bài học quan trọng nhất bạn học được về tiền bạc cũng như là về hạnh phúc á, trong cái quá trình bạn cân bằng giữa hai cái tiết kiệm và tận hưởng cuộc sống là gì?
Ừm, đúng rồi. Ừm. Thì đối với mình đó nha, nó là cần phải cân bằng nó, ờ, kiểu như là, ờ, hợp lý á. Ví dụ như là mình cũng tiết kiệm nhưng mà mình cũng cho mình một cái cái sự tận hưởng nhất định để mà mình không có những cái sự tiếc nối bởi vì mình quá tiết kiệm, hay là mình quá tận hưởng mà mình bị mất đi cái số tiền, ờ, nó không xứng đáng, kiểu vậy, nói chung là cả phải cẩn trọng.
Ừm, rất là hay luôn. Nói chung là luôn nên đặt một cái ranh giới nhưng mà phải giữ cái ranh giới linh hoạt một tí, đúng hông bạn?
Đúng rồi.
À, mình rất là vui được nói chuyện bạn ngày ngày hôm nay nha.
Ừm, cảm ơn bạn nha, tạm biệt bạn.
Ô kê, tạm biệt bạn nha. Bye bye.
Bye bye.